Allora, dimmi un po', di solito come riesci a superare il blocco creativo, quando ti succede?
Allora, ehm, partiamo dal punto che io sono un grafico, e quindi nel mio lavoro il blocco creativo è all'ordine del giorno, soprattutto soprattutto quando ti trovi a dover lavorare su più progetti contemporaneamente, quello è veramente distruttiva come cosa. Ehm, mi è capitato, ehm, molto banalmente per, mhmm, secondo me non c'è una sola tecnica per superarlo anzi, ce ne sono tante che possono essere applicate
<chuckles> Okay. Certo. Okay.
e ed è secondo me importante capire il contesto in cui ci troviamo, ehm, legato poi comunque anche al lavoro e alla situazione in cui siamo, e cercare un pochino diciamo il il metodo migliore. Personalmente
Certo, esatto, ti volevo proprio chiedere se di solito qual è comunque la prima la prima tecnica che usi.
ecco allora solitamente, ehm, quello che mi viene da fare, quando ho il blocco creativo, quindi magari, ehm, non non riesco a andare avanti col mio lavoro, è quello di f farmi una bella passeggiata, ehm, per esempio mi è capitato l'altro ieri, ehm, stavo progettando un logo per per un cliente, ehm, essendo che era, ehm, la prima volta che faccio un logo per per un ristorante, non non non sapevo bene come come muovermi, ehm
Okay. Mh-mh. Certo, e la prima volta poi è sempre un po' c'è un po' d'ansia per per ogni cosa nuova, no, perché non sappiamo a cosa andiamo incontro.
<chuckles> Eh sì. Eh, e infatti è quella proprio la cosa che che mi bloccava, infatti, ehm, ho detto: "Cavolo, se sono già bloccato alle bozze, vuol dire che c'è un problema". Ehm, e quindi la la prima cosa che ho fatto, è stata, ehm, posare tutto, prendere le cuffiette e mettermele all'orecchio, uhm, mettere un po' di musica, mi son fatto una quindicina di minuti di di camminata, che devo dire la verità mi sono mi sono serviti molto, perché ho pensato a, mhmm, a quello che era l'ostacolo, e e a come e a come superarlo. Ehm, è bellissima, ehm, come come cosa, anche perché se se visualizzi all'interno del tuo cervello l'ostacolo, come se fosse un oggetto fisico, ehm, è più facile imboccare una strada secondaria.
Cer Sì. Sì. Wow. <chuckles> Sì, sì ,sì. Certo, ma perché no, di solito il cervello non fa la differenza, ehm, tra, mhmm, quello che ci immaginiamo, quindi, l'immaginazione e quello che succede poi in realtà ne nella vita reale; quindi, poi tu, da quello che ho capito, hai proprio cioè mhmm, hai mischiato tutte le tecniche possibile: quindi musica, uhm, attività fisica, e anche visualizzazione; hai usato queste 3 tecniche in 1, uhm, per riuscire a superare il blocco creativo, che è proprio un una bella un una bella tecnica. Uhm, ti volevo chiedere, uhm, quali sono i primi diciamo, uhm, segnali che, mhmm, da cui riconosci che comunque hai hai un blocco creativo; quali sono i sentimenti che provi e il e i primi pensieri che ti passano per la testa in quei momenti?
Esatto. Esatto. E Okay, okay allora, ehm, molto banalmente lo lo riconosco quasi subito, nel senso che è la fase di bozza quindi, proprio, i primi disegni, i primi schizzi, ehm, escono sempre abbastanza facilmente, eh, anche perché comunque, tu prima hai fatto uno studio, un qualcosa, comunque un'idea ce l'hai sempre, okay, anche che sia brutta, hai sempre qualcosa. Quindi, se già ho difficoltà con le bozze, inizio a sentire un <tsk> un un distacco dal lavoro okay, è come se, mhmm, il foglio, la penna si allontanassero da me, chilometri e chilometri di distanza, e che io li stessi guardando col col binocolo, e quindi, ehm, mi si crea proprio un momento di der derealizzazione, e infatti quello quando alcuni miei colleghi mi chiedono: "Ma, te com'è che fai a a superare questa questa cosa?" Io gli dico sempre 3 robe, ehm, sono i miei 3 piccoli esercizi, okay, e e sono: quello di prendere la musica e continuare a disegnare, ehm, fra l'altro devi mettere in una playlist, sai di un di un comunque un cantante, che che che ti suscita qualcosa.
Sì? Certo. Chiaro. Eh Sì. Okay. Eh, di solito appunto di solito che che ti ascolti, sono sono curioso, quando quando hai questi blocchi?
Beh, allora, ehm, sicuramente prendo e ascolto magari la top 50 Italia, che bene o male comunque son sempre cantanti che sentiamo e risentiamo, ehm, comunque, mhmm, non ho solo 1 gusto musicale, ma ne ho ne ho ne ho tanti; ehm, <tsk> poi dopo la musica, la seconda cosa che consiglio, come, tra virgolette, chiamiamolo "esercizio", è quello di, ehm, magari provare per una ventina di minuti, una trentina di minuti a fare altro, quindi magari passare ad un altro progetto in cui siamo più avanti, ehm, oppure guardare, magari, dei dei lavori fatti da da altre persone perché, ehm, la creatività si allena, e anche guardando, cioè la la creatività ha fame di esatto è è è una cosa, secondo me importantissima, che molte persone sottovalutano, perché si pensa che se io guardo e sono influenzato da una corrente, vuol dire che io sto copiando, e non è così perché io devo guardare, assimilare e far mia quella quella proprietà, quella quella quello stile che ho visto, e trasmetterlo con la la la mia mano, le mie conoscenze, la mia creatività.
Certo. Mh-mh. Sì. Ah. Certo, certo ti ti ispiri no? Ah. Certo, la tua prospettiva, perché comunque l'arte cioè, mhmm, per quanto vasta sia, alla fine non è così infinita, no, i colori, le forme, ma anche nella musica le note musicali, gli accordi eccetera, non sono infiniti; quindi chiaramente, ehm, la cosa che aiuta a creare, è proprio la l'esperienza personale, e comunque i propri pensieri, no?
Esatto Esatto, e ed è una cosa secondo me verissima, nel senso, ehm, ci son tanti colori, è vero, ehm, però sono limitati, è un numero, ehm, esistono tanti caratteri, s esiston tanti font, ma non sono infiniti, sono un numero, molti tra di loro si copiano, e quindi secondo me, non dobbiamo aver paura di realizzare, magari, un qualcosa che sia visivamente uguale ad un'altra cosa, perché, stiamo copiando nel momento in cui quel lavoro è uguale. Io cambio anche solo una virgola, non è più copiato. Magari posso dire di aver preso spunto, e aggiusto magari dai, sai citare, e fare è è giustissimo. Ehm, e quando poi proprio magari hai paura di di copiare, di dire: "No, non posso vedere altre robe perché non voglio essere influenzato", eh, la la terza cosa che suggerisco, ehm, come ti dicevo prima, è quella di, ehm, prendersi del tempo per farsi per farsi una passeggiata, magari in città, se si abita in città, se si ha questa fortuna, oppure se sei in un paesino, magari andare nel tuo parchetto, farti farti una passeggiata se hai un animale, ehm, con la musica, perché penso che la musica ti tenga attiva al cervello, e ti può dare spunti, anche semplicemente una parola, o una frase che sente all'interno di di una
Esatt Cer Esatto. Cer <chuckles> Certo. Sì, magari te lo libera anche, ma ti ha ti dà anche altre cose nello stesso tempo, altri messaggi, altre informazioni che poi il cervello interpreta a modo suo.
Sì. Che è ti è tipo come quando diciamo che la musica ha i messaggi subliminali, un po' come un po' questo il paragone che faccio, ehm, sì, perché se tu magari quella canzone lì la conosci okay, magari il primo ascolto determinate cose ti, ehm, ti ti no non ti passan per la testa, poi, più la vai ad ascoltare, okay, più continui, più dici: "Oh, ma qui in questo punto dice questo" lo vai lo vai ad analizzare. E secondo me, questo processo di analisi, che si fa magari anche inconsciamente, perché, parlo sempre di me, ehm, per me è una cosa che il mio cervello fa inconsciamente, e poi mi mi mi aiuta, mi mi allena questa skill okay, dell'analizzare, e quando ho il blocco il famoso blocco creativo, o o se sei uno scrittore, il blocco dello scrittore, ehm, ti ti ti aiuta a capire l'ostacolo, e quindi, mi collego sempre pro a quello che ho detto prima, che visualizzo l'ostacolo nel cervello, e cerco di e cerco di superarlo come come se s fossi un maratoneta.
Esatto. Sì. Sì. Certo. E lo superi. Interessante. Allora, dimmi un po', di solito, uhm, i blocchi creativi possono nascere, comunque, mi dicevi da situazioni di stress, situazioni di ansia, che magari, uhm, come l'esempio che mi hai fatto prima, avi hai fatto per la prima volta un logo per, mhmm, un ristorante magari, non non sapevi esattamente come cosa aspettarti da da questa esperienza, e sei andato un po' in ansia magari, e per questo ti è ti è venuto il blocco creativo, ma poi l'hai superato. Di solito, uhm, succede più per stress, o ansie del genere, oppure magari, uhm, per via del fatto che, uhm, sei stanco, magari hai lavorato troppo, magari, uhm, co a te come succede, e che che ne pensi comunque di queste situazioni?
Mh-mh. Esatto. Okay. Allora, secondo me è sempre una cosa di causa effetto, nel senso, ehm, se io non riesco ad andare avanti con un lavoro, è appunto la causa, l'effetto è che sono stressato. Se sono stressato e cerco nel nel nel nel miglior modo possibile di poter, ehm, riuscire in quel lavoro, quindi dedico tutte le mie energie su quel progetto, e magari rischio anche di perdere la cognizione del tempo, che è un errore, è uno sbaglio, che che possiamo fare, ma quando siamo inglobati in una cosa, penso sia normalissima come come s come situazione che si viene a creare. Quindi, ehm, sì, c'è anche poi il fattore che che riesci a dormire poco, magari, ehm, o nulla quasi, e allora secondo me, sono delle cose pericolosissime, nel senso che, ehm, lo stress, ehm, ti porta poi a mangiare, ti porta magari a irritarti, ehm, ti porta magari avere sbalzi d'umore, che sono secondo me cose che non devono assolutamente succedere, e soprattutto se poi ti infarci ti ti interfacci col cliente, e quello lì è una cosa secondo me gravissima. Poi, il fatto di non dormire, ehm, quello lì, s mhmm, sta sta sta a me, ehm, parlo per me stesso
<chuckles> Certo. Chiaro. Mh. Chiaro.
sta a me, dovermi stabilire dei limiti, saper rispettare quei limiti, e, ehm, cercare di, <exhales> sai non non non andare non andare oltre, anche se magari so che p su quel progetto lì, ci posso lavorare per altre 2 ore, ehm, però se, mhmm, se c'ho già lavorato 8 ore, non non ha senso continuare con quelle altre 2 ore, rischio magari di fare le cose che mi sono imposto sì, quindi di completarle, ma ma di sbagliarle, di farle in maniera sbagliata.
Eh si. Sì. Eh Certo, certo, quindi praticamente tu ci tieni comunque, uhm, a a capire quando quando fermarti, quando, uhm, porti dei limiti, capisci che è importante comunque anche, uhm, il sonno, l'alimentazione, il fatto proprio di non essere stressato, perché, ehm, comunque, se magari ti sforzi un po' troppo, poi va a finire che n no non riesci, no, non riesci più. Quindi sprechi tempo, magari, e diventi e interviene anche la frustrazione in quei momenti.
No, ehm, Ehm, sì, ehm, più che altro il nostro corpo ci parla, ci dà dei messaggi, e ovviamente però prima il tuo corpo, devi devi conoscerlo, okay, devi sapere cosa ti sta dicendo in quel determinato momento, ehm, facendoti sentire qualcosa. Quindi, nel momento in cui tu capisci tutte queste cose, impari ad ascoltare il tuo corpo, le le riesci a superare. E poi certo, puoi allenare il tuo corpo a reggere di più, ehm, però questa cosa secondo me, nel lungo tempo, ehm, ti porta comunque ad uno sfinimento. Ehm, quindi c'è sempre quel limite, non dobbiamo andare avanti, non dobbiamo andare, e non non si deve superare quel limite; piuttosto, se vogliamo sfruttare ancora più ore, okay, quindi per esempio a lavorare per i 2 ore, se si ha la possibilità per esempio, io nel mio caso preferisco andare in uno spazio coworking, ehm, che son quei stanzoni grandissimi con 1000 scrivanie, 1000 sedie, 1000 persone dentro.
Sì. Okay. Sì. Ah, certo! Dove comunque esatto, esatto dove comunque magari dà un'idea scambiata con un'altra persona, un una battuta, qualcosa ti dà comunque l'energia per poter continuare.
Corretto, corretto, è lo scambio di idee che secondo me è importante, ehm, perché magari anche quella persona si trova in un momento di défaillance, e e quindi, ehm, io so come risolvere il suo problema, che f che che che fa un po' ridere come cosa, ehm, attenzione io io io posso risolvere il suo problema, e io gli parlo del mio problema, e lui mi dice: "Oh, aspetta, aspetta te lo risolvo io il tuo problema". Ehm, perché magari lui era una mente più fresca sul mio argomento, magari è anche più preparato, e io sono più preparato sul suo. Cioè quindi, su un lo spazio coworking che molte persone sottovalutano, semplicemente perché hanno paura, anche solo di relazionarsi con altre persone, eh secondo me è come andare al parco, è è la stessa cosa, solamente che lì, vabbè, sei chiuso in 4 mura, ehm, e hai tanti benefici, ehm, però non non è da sottovalutare.
Sì. <chuckles> Certo no? Certo. Sì, s Esatto. <chuckles> No certo, ma secondo te perché succede questa cosa; cioè perché succede il fatto che, magari tu riesci a capire, uhm, di cosa ha bisogno magari un'altra persona e l'altra riesce a capire di cosa hai bisogno tu, più facilmente, in certi momenti?
Allora, ehm, secondo me, ehm, ti ti faccio un esempio figurativo: ehm, se io devo fare il mio lavoro, okay, ho un peso su di me, ho un macigno, e quindi le esatto, e quindi la l tutte le mie forze, sono concentrate sul tenere in alto quel macigno, e, mhmm, parallelamente portare avanti il lavoro. Se io invece guardo il lavoro di un'altra persona, io non sto sostenendo quel peso, cioè se io sba se io do un consiglio che magari è sbagliato, ed è brutta come cosa attenzione, perché quando si consiglia pensiamo sempre che sia giusto quello che stiam consigliando e so che quel consiglio non avrà, ehm, effetti su di me, non non non mi creerà un danno direttamente, ehm, e quindi sono magari anche più leggero nelle idee e nelle cose e poi, ehm, come ti dicevo prima, secondo me c'è anche poi una base di preparazione, magari la persona che mi trovo davanti è più preparata su quell'argomento rispetto a me
Sì. Quindi una pressione. Certo. Sì. Sì. Okay, certo.
e e e quindi poi c'è anche quella barriera di di di di informazione di ehm, maga anche culturale, che si va a sfondare.
Ha hai ragione, hai ragione, è molto molto interessante, que questo aspetto. Uhm, io niente, ti volevo veramente ringraziare per questa conversazione, e per tutti tutti i consigli che che mi hai dato, ehm, uhm, chiaramente che sono da tener d'occhio per tutte le persone creative, ehm, ti ringrazio ancora una volta, e spero spero di risentirci presto. Alla prossima, a presto.
Il piacere è stato mio. Esa Ti ringrazio anch'io per il tuo tempo. Alla prossima. Ciao.